Kinig sa kuwento ng iba. <laughs> Um, hindi ako ginaganasam motivational video kasi, um- yung nagsasalita, ah- oo, maya oo, scripted, mayaman naman na sila, parang, nagbibigay kayo ng motivational kasi nga, alam mo 'yon, hindi niyo naman nararanasan, tapos, 'di ba, parang hindi rin naman nila na-a-apply yung iba, tsaka masyadong scripted. Ayoko talaga ng motivational video, ang gusto ko lang motivational 'yon sa picture, 'pag yung mga shine-share. Oh, 'yon okey lang 'yon, pero, kung yung tao dapat sing ep dapat may ano, eh, parang credibility. Parang sino ba yung nagsasabi niyan? Kapanipaniwala pa, um, hmm, 'di ba? Makinig sa kuwento ng iba, wala parang ano siya, eh, tsismis, 'di ba? <chuckles> Mahilig ako do'n. So, makinig sa kuwento ng iba. Eh, ikaw ba, ano yung gusto mo sa dalawa?
Oo nga. Tama, tama. Tama, ayon ako diyan. Parang scripted, 'no? Oo, tama, tama. Tama, tama. Tama, tama. Oo, o oo. Oo. Oo nga, tama, tama, tama. Tama. Oo, tama, tama. Ah, siyempre makinig sa kuwento ng ibang tao kasi kung
Ah, parehas, oo.
Tatanungin mo ako, may, mas may dating talaga yung, <clears throat> pakikinig sa personal na kuwento ng iba, 'di ba? Bakit si totoo, eh, totoong buhay, totoong emosyon at tsaka minsan mas relatable pa, yung ibinahagi niyang mga kuwento, 'di ba? Kasi kapag nanonood ka ng motivational video, 'yon nga, parang scripted, 'di ba? Tsaka may background music, may dramatic na boses, gano'n. Minsan parang pare-pareho na lang yung mga mensahe. "Don't give up, push harder." May, gano'n. No Oo, oo, oo up uplifting nga siya pero
Oo. <laughs> Oo, tama, tama. Oo. <laughs> Oo. <chuckles> Totoo, totoo. Tang oh, tama, scripted. Ay, oo nga. Oo nga, 'di na totoo. Ah, oh. Oo, totoo. Ah, o oo parang kinokopya niyo na lang yan, eh.
Nakagaan lalo na kung down ka. Pero minsan parang bitin, parang kulang sa lalim, 'di ba?
Marami nang gumawa niyan. Oo. Totoo, totoo, totoo.
Ts tsaka iba pa rin talaga kapag may nakilala kang tao dumaan sa matinding hirap, 'di ba?
Oo, yan. Alam mo talagang nangyari sa kanya, kumpara sa iba, na mga sikat na content creator na, "Hindi naman nangyari sa inyo yan, eh".
Oo. Oo. Yung tipong habang kinikuwento niya yung, pinagdaanan nila, nararamdaman mo yung sakit, tapos bigla kang ma-amaze sa lakas ng loob nila, 'di ba?
Oo. Oo. Totoo.
Kasi parang mas tumatagos, kasi alam mong 'di lang 'to script, buhay nila iyon, 'di ba?
Parang

Tama, tama. Ay sakin, eh, siyempre yung pakikinig ng kwento sa ibang tao di ba?
Oh. Oh.
Pre may koneksyon talaga yun at 'tsaka mas totoo di ba?
Oh totoo naman.
Kasi pag yun nga, kung relatable sayo yung ibinahagi na eh, mas madali kang ma-inspire at matuto. Di ba, kumbaga may parang reference ka sa gagawin mo sa susunod. Di ba?
Oo, totoo. Tat totoo.
Ang hil ko man pa ang panood ng
Mm.
motivational video ay parang generic lang na ano, pang-motivational di ba? Kumbaga para sa lahat ito. Hmm babaw lang oo.
Ah, oo. Totoo para lang ano kumita. Oo.
Eh, yun nga mga vlogger ngayon nag fe-feling motivational speaker nan eh, yumaman lang dahil sa pagba-vlog di ba? Ano nga eh, nakakatawa nang iba kasi nagpipiling ano, motivational speaker, oo.
Oh. <chuckles> Totoo naman. Ano? <chuckles> Totoo naman, totoo naman.
Di ba?
Oo. O
Kaya yung mga sim simple lang ng mga katagang don't give up, ganon, believe in yourself, di ba?
Mhm. Eh, mahirap yun. Oo.
Magandang paalala naman yun, pero minsan parang ano lang abstract, kasi, hindi mo kasi alam kung anong personal na pag-subok ang dinaanan ng speaker di ba?
Hindi naman siya applicable sa lahat, eh. Hmm, totoo, tsaka hindi siya para sa lahat.
Tsaka Oo.
Depende pa rin sa problema ng tao.